Ah, sa akin naman, ah, kape talaga, ano. Parang, ah, siyempre, ah, parang na nasana nasanay na rin talaga ako, ano, na black coffee, 'yong, ah, kinaka ah, iniinom ko or 'pagka, ayan, 'pagkagising, ah, minsan kapag inaantok na, ano, kasi, ah, nagpupuyat nga palagi. Ah, 'yon siguro 'yong mga isa sa mga non-negotiable ko, 'no. Ah, ka ano naman, kapag ano naman, ah, medyo, ah, hindi gaano busy sa work, ayan. So ang ginagawa ko lang rin naman is, ah, nanonood, ganiyan. Minsan nakakapaglaro pa nga habang na-aano, eh, habang sa trabaho, 'no. Eh, medyo oo, medyo maluwag kasi talaga ngayon sa trabaho 'no, or, ah, nasanay lang siguro ako na dahil sa sobrang busy ko sa dati kong work, 'no, na ngayon, eh, parang konti lang pala ng trabaho minsan, 'no. Parang nga minsan, ah, nagtataka ako may ano pa ba, parang, ah, may nakaligtaan ba ako na gawin, ganto, ganiyan, oo.
Ah, kape. Grabe tapang, ah. Uh-huh. Solid, 'no? <laughs> Oo, nasanay ka lang. Mm. <laughs> Nakakatuwa naman kasi, ayun, 'no, mas ngayon nasa mas mabuting trabaho ka na. Kaya, alam mo 'yon, talagang maninibago ka, eh. Parang maku-culture shock ka kasi nasanay ka do'n sa ano
Oo. Ayan, actually, oo. 'Tsaka ayun nga ay dagdag ko pa diyan, 'no. Ah, bukod nga do'n sa work from home lang ako, eh, naranasan ko na rin na, ano, ah, nag-travel kami no'ng mga kaibigan ko sa ibang lugar, 'no. Ah, tapos ayan, hindi ako nag ah, hindi ko kailangan na mag-leave. Ah, so oo, tapos oo, tapos do'n lang talaga ako nagtatrabaho since, ah, panggabi nga ako, 'no. So sa umaga, ayan, sa tanghali gagala kami. Sabay pagka-ano naman sa gabi pagkauwi namin sa hotel, eh, diretso trabaho. So parang, ah, nakaka-ano well, hindi siya konti lang naman, 'no. Parang nababawasan ng konti 'yong tulog ko pero masaya rin, 'no. At least kasi, ah, dati kasi naranasan ko magtrabaho, 'no, kahit na day off o naka-leave, eh, at least ngayon magtatrabaho na talaga ako na may bayad, 'no. Oo na nakakagala pa. Oo.
Mhm. Ayan. Oh. Ah, oo nga naman, 'no. <laughs> Oo. Ang galing no'n, ah. Mm. Mm. <laughs> Alam mo alam mo nakakatuwa. Nakakatawa at nakakatuwa rin na dati sabi mo nagtatrabaho ka kahit naka-leave or kahit naka day-off ka. Pero ngayon nakakagala ka kahit nagtatrabaho, ano? <laughs> Grabe.
Mm. Oo, ayun naman. 'Yon naman ang medyo talagang, ah, ah, 'yon rin talaga 'yong iniisip ko, 'no, na no'ng, ah, naghanap ako ng, ah, next work ko, talaga 'yong, ah, iniisip ko kung, ah, ah, ano ba 'yong puwedeng work na makakapagpabalanse do'n sa trabaho 'tsaka sa gusto kong gawin or mga personal life ko, ayun.
Mhm.